عايز أقول لك كنت محتاج نصيحتك الفترة دي في موضوع كده بيواجهني، إن أنا يعني الميزانية بتاعتي في ال وأنا باشتري أي حاجة الفترة دي متضاربة معايا، يعني فعايزك توضّح لي إزاي وتنصحني آآ، إن أنا إزاي أنا أتبضّع كده بميزانية محدودة آآ، بس في نفس الوقت إني أجيب الحاجات اللي أنا محتاجها من غير أي يعني ما أحس إن أنا مقصّر مع نَفسي أو مع أسرتي، بس في نفس الوقت من غير ما اصرف كتير، الواحد الفترة دي بقى بيصرف فلوس على التكاليف الأكْل والشرب و وكُلّ حاجة مهولة، مهولة بجد بطريقة مش طبيعية، فالواحد مش عارف آآ، يعني يعمل إيه علشان يضبّط الموضوع ده، الواحد بيكون عامل حسابه مثلًا هيصرف مثلًا مبلغ معيّن يلاقي نفسه المبلغ ده اتضرب في 2، <tsk> طب الحاجات التانية دي ظهرت منين؟ وش كُلّ شهر بيصرف أكتر من الشهر اللي قبله، برغم إن هو ب يعني لو زوّد بيزوّد حاجات بسيطة ما تستهالش إن ال المصاريف تتضاعف أوي للدرجة دي، فبجد ما كنتش عارف أعمل إيه.
فعلًا. امم. امم، طبعًا يعني أنا أقدر أساعدك في أي وقت، أنا مقدّر طبعًا الإحساس ب بتاعك إنك قدّ إيه يعني آآ، التسوق كتير وال وال والأس يعني غُلُو الأسعار و وال ويعني والطلبات الكتيرة بقى د يعني ي ي ي بيتطلب بقى ماديات كتيرة ممكن تأثر شوية على الميزانية، أنا مقدّر حاجة زي كده يعني معاك طبعًا، بس يخ عاوزك تقول لي كده في البداية أنت ميزاني يعني الميزانية الشهرية ليك كام تقريبًا؟ وال ال وتحدد لي مثلًا الأولويات اللي أنت بتحب تجيبها كده إيه، يعني علشان أفهم شوية آآ، إيه الموضوع منّك.
امم. هاقول لك، أنا بالنسبة لي الموضوع يعني ميزانية الشهر بتاعتي آآ، بتبقى يعني مثلًا زم ز زمان كنت باصرف أقل من 20 ألف في الشهر، دلوقتي لأ، يعني دلوقتي ممكن أص أصرف أكتر من 20 ألف، وده رقم كبير جدًا بالنسبة لي، ساعات باص ساعات باصرف من 20 ل30، زمان كنت باصرف من 10 ل15 بس بالكتير خالص بكُلّ ال بكُلّ الأساسيات، بكُلّ النثريات، دلوقتي لأ، الموضوع اختلف، بقيت أصرف مصاريف كبيرة جدًا، حتى ما وك كنت زمان باعرف أدّخر شوية، دلوقتي ما باقدرش أدّخر ولا باقدر أعمل أي حاجة.
تمام. تمام. إمم، فهمتك طبعًا.
فمش عارف إيه اللي أنا ممكن أقدر أعمله تاني ل علشان أقدر آآ، أوفّر، أو إن أنا آآ، على الأقل لو رجعت لل10 15 دي، أو على الأقل 15 ألف بس في الشهر، والفرق اللي كنت باصرفه ده لأن أنا باص رف حرفيًا مش أقل عشر مش ع مش من 20 ألف، وساعات بتوصل لت لتلاتين ألف في الشهر، يعني ب وده رقم كبير جدًا، ومش عارف أضبطه إزاي يعني آآ، أضبطه إزاي، نفسي أعرف أضبط الموضوع ده بصراحة، إمم.
إمم. فعلًا طبعًا. إمم، أنا مقدّر طبعًا يعني أنت عندك حق فعلًا، ال يعني إيه، آآ، إن ال امم، المصاريف الزيادة ديًّا بتأثر عليك وعلى الميزانية، وإنك نِفسك كده ترجع تاني ل ل يعني معدل زمان أو حتى أ أقصى معدل بس من زمان طبعًا هيبقى أفضل لك من دلوقتي، أنا مقدر حاجة زي كده، طيب بس قُل لي عاوز أعرف منك برضو إيه اللي اختلف معاك يعني، إيه اللي اختلف زمان عن دلوقتي في إن السعر عِلَى كده فترة، آآ، أنت مثلًا آآ، هل متطلباتك زادت، والّا الأسعار بقى بتاع المنتجات زادت معاك، والّا مثلًا عدد أفراد الأسرة زاد؟ يعني احكِ لي شوية إيه سبب تغير ال ال أو الارتفاع المفاجئ في ال الس الأسعار اللي أنت بتشتري منها للتسوق؟
إمم. هاقول لك، آآ الموضوع آآ بالنسبة لي صعب شويّة في حاجة إن أنا آآ، بقيت يُعتبر أشتري نفْس الحاجات بس ممكن بازوّد الكميّات شويّة أو باشتري نفْس الحاجات بس براندات مختلِفة. الصراحة اللي ممكن تكون ال الجودة عِلي عِلْيت معايا شويّة بس ما كنتش بصراحة فاكر إن لو الجودة عِلْيت ال أ إن الدنيا تعلى أوي الدرجات دي، آآ، يعني، آآ، إن الدنيا د ند نديها أوي مثلًا بدَل ما كنت مثلًا باجيب للبنت مثلًا بامبرز نوع مُعيّن باجيب بامبرز مختلف، بدل نوعيّات اللحوم بجيت بقيت اجيب نوعيّات مختلفة شويّة، وهكذا يعني بقيت ممكن تكون البراندات اتغيّرِت اللي أنا باشتري من ده اللي أنا باشتري منها وكده.
إمم. أها. إمم. أوكي. إمم. إمم. أكيد طبعًا. آه، أنا كده فهمتك طبعًا تَغيُّر البراندات أو وجود براند م بيبقى بيفرِق كتير من السِّعر طبعًا عن مثلًا، عن حاجة تكون مثلًا براندها أقل شويّة أو مستواها شعبي بيفرِق كتير طبعًا من الحاجة. زي ما ضربْت لي مثال مثلًا البامبرز أو الحاجات اللي زي كده طبعًا بتفرِق كتير. طيب قُل لي أنت ال ال آمم، بتتسوّق غالبًا منين، يعني أنت الحاجات اللي أنت بتطلُبها ديًّا بتبقى مثلًا أونلاين وبتيجي لك مثلًا عأي ك كبراند فعلشان كده غِلَت شويّة عن الأول والّا أنت دايمًا تسوّقك بيبقى أ من مولات بقى أو سوبر ماركت أو يعني متاجر ع على العموم إيه اللي هي في ال على أرض الواقع مش أونلاين؟
إمم. ما هاقول لك، بالنسبة لي أنا باشتري من هنا ومن هنا، ساعات بانزل السوبر ماركت أو المكان اللي بيبيع الحاجة، باجيب الحاجة وأنقّيها بنَفسي، وساعات لأ، ساعات بانزل بارُوح عادي آآ، بش بادخل أونلاين باشوف الحاجة لو أنا اللي أنا محتاجها دي م لو مش موجودة في الوضع في الوقت الحالي آآ، يعني ب باجيبها ب باطلبها أونلاين وب بحيث لمّا تيجي إني أشوفها بنَفسي واعاينها، لو عجبتني باكمّل فيها وباخدها، ما عجبتنيش باسترجعها، آآ، الصراحة م موضوع الأونلاين ده فرق معايا جدًا إن أي حاجة عايز أشتريها على طول بادخل أسيرش عليها واشوف سعرها، واقارن السعر بتاعها بالنسبة لباقي آآ، ال البياعين، وابدأ إن أنا آآ، على طول آخد الأكشن أو آخد الموقف علشان أشتري، ساعات برضو ممكن أشتري حاجات بس علشان عليها عرض، ساعات م لمّا باتسحل كده بالاقي الميزانية بتاعتي ضربت خالص، ألاقي نفس اشتريت الحاجة نفس ال برغم إن بيبقى عندي نفس الحاجة أو حاجة شبهها، لكن باجيبها برضو، يعني عايز أقول لك أنا عندي ممكن يكون عندي نوع س نوع س نوع مكنتين قهوة و وسبرتاية، وكمان باضبّط كده قعدة، وممكن يع ممكن يبقى عندي نوعين شوّاية آآ، بجد واحدة في البلكونة واحدة للسطح، باصرف كده مصاريف باحسها نثرية من الكماليات، أنا عايز أركز على الأساسيات دلوقتي علشان أقدر أسد احتياجاتي ومش عارف أعمل كده.
إمم. إمم. تمام. إمم. إمم. فهمتك، إمم إمم، أنا طبعًا فهمتك وقدّرت النقطة ديًّا فعلًا عندك، طيب خليني أقول لك بقى، يعني آآ، أنت الأول كده جربت مثلًا إنك تعالج الموضوع ده أو إنك زي ما بتقول لي إنك تحاول تقلل ال المصاريف الز الزيادة شوية كأعداد، يعني أنت بتقول لي بتجيب من كُلّ حاجة 2 تقريبًا، آآ، كشواية، كسبرتاية، كمكنة قهوة، أنت حاولت قبل كده تعالج الموضوع ده، والّا ما قدرتش؟
حاولت، حاولت ما وعلى قدّ ما أقدر، بس الفترة دي بافشل خالص، بافشل خالص، ومش عارف أعمل إيه، عايز أحل الموضوع ده مع نفسي كده و و و وأركز في إن أنا أحاول أرجع لمصاريفي القديمة، أنا كنت عايش آآ كويس جدًا ب بنفس التكاليف القديمة ومش عارف أعمل إيه آآ، ف بجد مش عارف أعمل إيه، غير إن ال الوضع العام مش أحسن حاجة في ال في الولاية، نفس المصاريف عالية جدا، جربت أحل الموضوع بس يمكن أكون س فرق معايا في 2000 3000 جنيه، مش الفرق اللي أنا عايزه يحصل الصراحة.
إمم. آه، إمم. إمم. وصلِت آه وصلِت، طيب خليني أقول لك، يعني إيه خلينا نتّبِع شوية خطوات كده ممكن إنها تفرق معاك طبعًا وتقلل شوية من الفرق الكبير اللي هو عن مصاريف زمان ومصاريف دلوقتي، أول حاجة يعني هو كويس إنك ش كشيء كويس منك إن أنت بتقول لي بتبقى تدّور مثلًا أونلاين بتبحث عن الحاجة آآ، فاللي هو إيه ب بتعمل كده علشان لو في قابلية للرجوع وكده ده شيء كويس، طب ما إيه رأيك بقى أنا عاوزك لمّا تيجي تبحث، ت ت تبحث أكتر من حاجة، إزاي مثلًا؟ يعني أنت ما تروحش مثلًا تبحث عن الحاجة ديًّا فأول ما تصل ما تطلع لك مثلًا أو أول نتيجة تظهر لك ترُوح تشتريها على طول، لأ، أنا عاوزك بقى إيه يعني تاخد وقت شوية، تعمل مقارنة، تدوّر في أكتر من متجر، يعني مثلًا لو أونلاين في منصات كتيرة، في زي أمازون مثلًا في زي نون في زي جوميا، أنا عاوزك تجرب في كلّه، بحيث إن أنت تعمل مقارنة، يعني ممكن هي تكون نفس الحاجة هنا مثلًا ب بوليَكُن ب1000 جنيه وف وفي مكان تاني ب1500 وفي مكان تالت أصلًا تكون ب600 وهي نفس الحاجة بس إيه موزِّع مختلف، إمم، المكان بتاعه بيأجر مثلًا بغالي فمعلّي السعر لكن مكان ده قليل هكذا، فلمّا هتقارن شوية بالأسعار ده أول حاجة هتفرق معاك شوية في السعر، هتقدر إنك توفر منها، ده كإيه، كأول حل أو أول إيه بديل، إيه رأيك في النقطة دي؟
امم. امم. فعايز أقول لك نقطة حلوة جدًا، هاجرب أعملها الصراحة، هاجرب إن أنا أقارن ما بين كل ال البراندات أو كل الأماكن على قد ما أقدر؛ عشان أجيب أرخص حاجة، بس على كده الموضوع ده هيفرِق معايا، هالاقي فيه فعلًا ر ص صدى كده ليه، وهالاقي إن الموضوع بدأ يفرِق والّا ممكن ما يفرِقش بالقدْر اللي أنا متخيله؟
طبعًا هيفرِق معاك، حتى لو كان بالقدْر القليل، فهي إيه كخطوة، كبداية من البدايات، وبرضو هاقول لك شوية حاجات تانية ممكن تفرِق معاك، يعني مثلًا إيه، لما هاقول لك مثلًا في نقطة لما أنت بتقول لي بتنجل تنزل تشتري من السوبر ماركت عاوز أقول لك على تِركَّاية كده أو نقطة يعني فعلًا، آآ، التجارب أثبتت وعلماء قالوا في الموضوع ده، إن هو بيفرِق ولو جزء ب ولو هو يبان بسيط، اللي هو إيه بقى؟ إن أنت ما تنزلتش ما تنزلش تشتري وأنت جعان مثلًا أو أنت ما اتغديتش أو أنت ما اكلتش قبل ما تنزل، موضوع يبان بسيط، لكن هو فعلًا بيقولوا لما بتنزل مثلًا وأنت جعان بيبقى بقي إيه، عندك، آآ، يعني قابلية الشرا بتبقى كبيرة شوية، ت تحس كل حاجة، كل مثلًا منتج تحسه إن هو، آآ، أُ مُغري بالنسبة لك إنك تشتريه، على عكس ما بتنزل مثلًا وأنت شبعان، فهتحس إيه، إن مثلًا عروض الأكل والكلام ده، هتشتري مثلًا الحاجات الأولوية، اللي أنت بتقول لي عاوز تبقى تعمل الأولويات مش كماليات، فدي ممكن تفرِق معاك برضو، في إنك تجيب الحاجات الأولوية بس اللي البيت محتاجها، آآ، دونًا بقى عن الكماليات الزيادة، آآ، إنك مثلًا مش محتاجها ب بالشيء الضروري. فهمتني؟
إمم. إمم إمم. إمم. فاهمك، فاهمك آه. فاهمك، الموضوع ده يعني أتمنى يفرِق معايا، إن أنا زي ما أنت قلت كده، حتى التفاصيل البسيطة اللي زي دي، لو فرِقت أتمنى طبعًا إن ال الحاجة اللي أنا محتاجها بس اللي أجيبها، مش عمّال على بطّال، أو الحاجة اللي أنا حتى مش محتاجها بارُوح أجيبها، لأ لأ، آآ، هيفرِق جدًا معايا إن أنا- حتى زي ما أنت قُلت- إن الواحد ينزِل وهو عارف إن الحاجة دي عنده، وضربت المثال بحتّة حلوة أوي، إن أنا أنزل وأنا شبعان؛ علشان ما أحسش بالجوع تحت ف أ أ أشتري أي حاجة قدامي وخلاص، أو آكل أي حاجة وخلاص، دي حتّة حلوة جدًا، جدًا، يعني هاج هاجربها كده، هاجربها، إمم.
بالضبط. آه، وكمان آه، في كمان شوية حاجات يعني تاني إيه، أنت م عاوزك بقى لمّا تيجي تنزل مثلًا بيبقى في أوقات كده بيبقى في سيلات في تخفيضات كده، يعني مثلًا إزاي آآ، مثلًا كُلّ سنة بيبقى في شهر 11 ده في حاجة اسمها الجمعة البيضا أو البلاك فرايدي ديًّا في كُلّ في شهر 11 في كُلّ سنة بيبقى عليها sale في كُلّ حاجة وجميع المتاجر بتعملها، بيبقى طبعًا عليها توفير كد كبير جدًا، لو أنت ن بتقدر تجّمع شوية الحاجات الأساسية وتنزل تشتريها هتوفر عليك كتير، وكمان مثلًا إيه، الملابس وكده آآ بيفرق جدًا لمّا يبقى في sale، يعني مثلًا لو هتشتري مثلًا حاجات الصيف فبيبقى في آخر الصيف، بتبقى سعرها رخيص جدًا عن أول الصيف، وكذلك ملابس الشتا في آخر الشتا بتبقى سعرها مختلف جدًا عن أول الشتا، حاجات زي كده بتفرق معاك كتير، لو أنت مثلًا بتحب البراندات فتجيبها في تخفيضات أو sale بيفرق معاك كتير، وتقدر إنك توفر ال المبلغ أو ال ال القابلية اللي أنت بتقول لي إنها كبيرة ديًّا تقدر إنك توفّرها فعلًا في الحاجات اللي زي كده.
إمم. فاهمك فاهمك، الموضوع كلّه هيكون بالدراسة زي ما أنت وضحت لي كده، إني ادرس ق المواقف اللي أنا باعيشها وادرس كُلّ حاجة أنا باشتغل عليها، عشان يعني الميزانية بتاعتي تكفيني من غير ما اضحّي آآ بال بالنمط المعيشي الكويس اللي أنا عايشه، وفي نفس الوقت علشان أتبضّع كده بميزانية كويسة وعلى شو وفي نفس الوقت أك أكون عصري بشكل كافي، آآ، و و وأجيب كُلّ الحاجات اللي أنا محتاجها من غير ما أنا أحرِم نفسي واحرِم أهلي، وكمان الهدايا والحاجات اللي زي دي، وكمان مراتي على فكرة بتفهم أوي في الموضوع ده، ممكن أخلّيها هي اللي تعمل كُلّ المقارنات دي بدل ما أرُوح أشتري وخلاص، فكرة حلوة جدًا، وكُلّ الأفكار اللي أنت قلتها عجبتني جدًا، آآ، باشكرك بجِد جدًا بجد على نصايحك وعلى كلامك اللي أنت اتكلمته لي النهارده وعلى الإنصات اللي أنت أنصتّه ليَّ، بجد شكرًا ليك.
بالضبط. أها. كويس. إمم. العفو، أنا تحت أمرك في أي وقت، لو احتجت أي حاجة تكلمني على طول.
شكرًا.